É, porque o editor falou que era ruim. Fala: "Pô, cara, muito chato esse livro aqui, hein, sem qualidade, não vai rolar". Aí depois que eles morreram, eles nem sabem que eles venceram, então eles viveram na falha, os 2.
Não é horrível pensar nisso?
Não é maravilhoso pensar nisso, eu já diria. Porque, assim, a pessoa fez independente do que o mundo considerou bom ou ruim, ou falha ou não. É maravilhoso
Sim, sim, mas eu queria eu queria reconhecimento deles em vida. Deixa eu ser assim? <laughs> Por exem
<laughs> Sim. <laughs> Queria dar esse amor pra eles, né. "Pô, você é genial" Eles mere
Poxa, os 2 mereciam esse reconhecimento, sabe. Eu amo o fato de que a gente tá dando reconhecimento para o Ney Matogrosso, por exemplo agora.
Em vida, né, é.
Sempre que eu vejo alguma coisa do Ney Matogrosso meus olhos ficam cheios de lágrima, porque, poxa, ele já tá velhinho, ele não parece, mas ele já tá, né, velhinho. E pois é, e finalmente as pessoas estão reconhecendo o gênio que ele foi não só na música, mas nas artes, no comportamento, em tudo, né.
Não parece, mas é 80 mais, né, tipo Ah, mas eu acho que ele sempre foi reconhecido, assim, de certa forma apesar de de ter sido combatido ali no início, mas ele também é uma pessoa e esse também "Não desistir, desistir jamais". <laughs> Sim, e durante a ditadura
Nossa. Nunca. Nunca. Uhum.
E insistiu independente de tudo também, né. Independente daquele
Porque era teimoso, porque é teimoso. Ele é teimoso, ele é na força do ódio mesmo que ele vai.
É, é porque e porque era E acho que ele também n porque ele era aquilo. Então, assim, ele não podia negar quem ele era, e quem ele era é ter essa essa persona no palco, fazia parte dele ser performático. Então ele const continuou porque quando o grupo acaba né, os Secos e Molhados, que é um puta sucesso, quem ia imaginar que ia ele ia continuar, ia ser alguma coisa assim, né. Porque ele é complicado e saber que o grupo durou só 1 ano, é pouquíssimo tempo, sei lá, 1 álbum, 1 ano, pouco tempo.
Uhum. Uhum. Pois é. Não é nada, né, eu acho que foram 2 álbuns e, assim, terminaram por treta de contrato. Eu não sabia disso, descobri assistindo um filme que é maravilhoso da Netflix, O Homem com H, é incrível. E e descobri que foi assim, nossa, foi dinheiro, foi muito triste, foi dinheiro basicamente separou eles.
É. É, uma bobagem. Maravilhoso. Sim. Foi dinheiro. É e ele persistir e e e, ah, ele é muito, muito maravilhoso, mas ele, assim, acho que mesmo que se ele não fizesse sucesso nenhum e ele tivesse to num palco no interior do Brasil ele estaria fazendo os shows dele de qualquer forma.
Ah, sim. Eu acho que ele venderia miçangas pra viver, mas ele estaria vivo sim, ele fazia bijuterias no começo da carreira.
Você acha? Ele venderia miçangas pra viver se o show não desse dinheiro, mas acho que ele ainda assim faria o show. <laughs>
Sim. Faria o show. Exatamente, exatamente. Falhar pra ele sempre foi um incentivo.
É, é.